ああ、そっか。色々ね、炎上炎上って言われてるけど、こう手法というかね、こう、根本的な考えは変わってないのか。そうかもしれないですね。そっか。うんうん。
はい。 うん。 ま、そうですよね。あの、過激にすればした方まあす、す過激にすうーん、すすすればした方が、あの、再生数取れるし、向こうもなんかあの、見る方も、なんかそういうのを、あ、求めてるっていう節もあったりとかして、はい。
うん。 うーん。 うんうん。 はい。あ、なるほどね。なんかこう、ね、メディアとかテレビで取り上げられた、その先ほど仰ったみたいなこのアルバイバイトテロ？みたいなもののは、ああこう、そういうことやっちゃうと、こう、自分のその後のね、人生をちょっと破滅に追いやっちゃうんだよみたいな、教訓としてもこう、いい機会だな、なんて感じもしたりもしたする方もいると思うんですけど、そうか、逆の考えもあって、そう仰るように、思うツボ、さらにはそれに便乗する人も出てきちゃいますもんね。
うん、うん。 はい。 うーん。 うーん。 そうですね。ま、でうーん、昔からそういう風になんか、あ、ま、内輪だけでなんかそういう、見えてないところでそういうことやってて、なんかあの、内輪だけで面白いなとか、なんかそういうことって結構あると思うんですよね、やっぱり。ないはい、言ってないだけで、あの
うーん。 はい。うん。 うん。 いそうですよね、うん。 うん。
ただそれが可視化されちゃうはい、可視化されちゃってるっていうことが、ちょっと、あの
内輪ノリがね。うんうん。 ああ。
うん、変な方向に行ってるっていうことに
うん。
原因なのかな、とは思うんですけども。
ああ、なるほどね。そっかそっか。まあ、色んな気付きはありますけど、ともすると、思うツボと。ああ、なんかそれは、驚きでしたね。なるほど、そういうこともあるんですね。そっか。うーん。
はい。 うんうん。 そうですね。やっぱ、そこになんか、お金が絡んでくるっていうのが、やっぱり一番問題なのかなとも思いますけどね。さっきあの言われたように、あのマネタイゼーションとかそういうとこの、うん。
うーん。 あ うん。 なるほどね、そっか。ちうん。あの、じゃ、ご自身はね、そういうちょっとこう、え炎上に、ま、加担までいかないすけど、ちょっと割とこう、やり取りをね、じして、時間の無駄で、気付いて、あの、今はもうされてないんでしょうけど、こうついついね、こう人の人のというかこう、熱くなっちゃいそうなタイプの人ってね、世の中にいると思うんですけど、そういうこう、一般な、的一般なユーザーがね、今後なんか、そんなことになりそうなば、時とか、ならないようにというか、なんか注意すべき、こうアドバイスとか、なんかあったりしますか？
うん。 はい。 うーん。 はい。 うん。

ああ、そうですね。例えば何か、その、自分が表現であったりとか、ちょっと自分の方もすあの、ちょっと辛口のコメントとかなんか、そういうこと言ったりとか、それから、何かちょっとバズったりとかして、それでそこに、あの、色々アンチのコメントいっぱい入ってくるってのは、それは炎上に入らないんじゃないかなって、まずは思うんですよね。
うーん。 はい。 うーん。 うーん。 あ、それは炎上じゃない。うんうん。
ないと思います。ていうのは、やっぱり、その、絶対何か言ったら、それに対して何あの、ほうーん、なんか辛辣なことを言ってくる人間ってのは、ある一定数絶対に出てくるっていうのね、はい。
はい。 ああ。 はい。 うーん、すま、いろんなね、意見があるから対立するのは当然だし、ま、対立程度では炎上ではないという感じですかね。うんうんうん。あ、はい。
そうですね、はい。と、そういう風に思いますね。はい。ただ、ほんとにうん、ま、はい。そんなず炎上ですね、はい。炎上のの定義ってなると、例えばその、うーん、ま、よくあることだことかだと、まあ、あの、ありましたよね、なんか、あの、スシローだかだか、なんか、そ、お寿司屋さんで何か、あのうん、う。
そうなるとうん。 うん。 はい。 はい。 うーん。アアルバイトの子が、なんか、変なことしちゃってみたいな。
ん、が、はい、そういうななめ何かを、 皿を舐めたりとか、そういうのなんかでありましたけども、そういうのを、なんか、あの、出す方が、あの、うーん、ま、要はその、なんなんですか、その、うーん、目立ちたが目立ちたがりたいから、その、出しもう、わざと出して、それで、なんか、あの、それが晒されるっていう風な、拡散されるっていう、それが、ま、炎上だと思うんですよね。
うーん、問題になったりね。うんうんうん。 うーん。 はい。 ああ。 うーん。はいはい。 ああ。うーん。 ああ。 あ。